Ờ, mình có một cái bàn xếp nha, ờ, mình có một cái bàn xếp, khi mà mình cảm thấy mệt hoặc là đau lưng quá thì mình sẽ ngồi trên giường luôn. Nhưng mà mình thấy cái cách đó hông có hiệu quả cho lắm, tại vì mình thử rồi, thì <laughs> lúc mà nằm trên giường luôn á, là mình chỉ ngủ thôi <laughs> chứ mình hông có học được. <laughs>
Ừm. Hơi à. <laughs> <laughs> Được rồi, đó. Ừm, đấy! Đúng rồi. Thì mình cũng, ơ, có cái phương pháp cho bạn là, kiểu, khi mình học nha, thì mình sẽ cố gắng mình tránh xa cái giường ra một tẹo. Tại vì là nếu mà mình đã nằm trên giường ấy, là mình cứ mỏi lưng một cái là mình sẽ ngã xuống luôn, mà ngã xuống là, kiểu, không không thể dậy luôn á. <laughs> Thế là, kiểu, nó rất là khó để nó có thể, kiểu, học tập trung nè, thành ra là mình cố gắng. Ví dụ mình cần những cái gì mà mình cần phải học nghiêm túc này, hay là mình học tập trung á, thì bạn cố gắng là mình sẽ ngồi trên bàn nha. Và, kiểu, mình sẽ để xa cái điện thoại ra, và mình cũng sẽ tránh xa cái giường của mình ra. Và mình sẽ đặt mục tiêu là ví dụ học bao nhiêu từ xong nè, thì mình mới, kiểu, à, được lên giường nghỉ ngơi. Hoặc là mình đã học bao nhiêu từ xong thì mình mới, kiểu, đụng lại cái điện thoại của mình nha.
Ừ. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi! À. À, cũng hay đó! Có nghĩa là mình nên tránh xa cái giường của mình ra. À, đó là, gọi là, chắc là nguyên nhân chính rồi, <laughs> gọi là yếu tố mấu chốt khiến mình cảm thấy bị lười. Tại vì khi nào mà mình cảm thấy mệt quá, mình hông tập trung là mình cứ nằm trên điện thoại nằm trên giường để mà lướt điện thoại một cách vô thức luôn ấy. Ừ, đó! Kiểu vậy và sau khi mình quay lại là mất rất là nhiều thời gian. <laughs>
Ừm. <laughs> Xong rồi, đó, thế nên là rất là d phân tâm. Ừm. <laughs> Thế không biết nha, kiểu, bình thường ấy, cái lịch làm việc hằng ngày của bạn này, với cả cái lịch mà để bạn học tiếng Trung ấy, thì, kiểu, nó khá là dày như vậy thì nó có khiến cho bạn, kiểu, mệt mỏi, nên là gây ra cái sự mất tập trung khi mà mình học không? Bạn có nghĩ là như vậy không?